จริง ๆ เราว่ามันมีทั่วไปนะ ก็คือแบบ เอ่อ สมัยก่อนน่ะ นึกออกไหมคะว่า เอ่อ หมอนน่ะ หมอนที่เรานอนอะค่ะ เขาจะยัดงิ้วเข้าไป ใช่ไหมคะ เออ ส สมัยเนี้ย คือเขาอาจจะใช้อย่างอื่นเนาะ เป็นวัสดุสังเคราะห์ เพราะฉะนั้นน่ะ เราคิดว่า เอ่อ ภาคกลางก็น่าจะมี ต้นงิ้วเนี่ยนะคะ เอ่อ เพราะว่าสมัยก่อนเขาเอาไปยัดแบบที่นอน อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ฟูกสมัยก่อนน่ะค่ะ ฟูกแดง ๆ น่ะ
อือฮึ อา อือ ค่ะ
ของคนจีนสมัยก่อนอะ เขาก็ยัด อ ด้วยงิ้ว
<chuckles> กำลังจะบอก เอ๊ะ! ฟูกแดง ๆ ฟูกแดง ๆ อันไหน? <laughs>
<chuckles> ฟู่แดง <giggles> อันนี้คงจะแก่ไปอะ เก่าไปอะ คือร้านที่เขาขายฟูกของคนจีนสมัยก่อน ใช่ไหมคะ เออ มันจะเป็นแบบฟูกสี่เหลี่ยมแดง ๆ อะค่ะ เออ ตรงนั้นน่ะ คือเขาจะยัดด้วยงิ้ว แล้วก็หมอนก็จะยัดด้วยงิ้ว เพราะฉะนั้นน่ะมันน่าจะมีต้นงิ้วอยู่ กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยแหละ เพียงแต่คนเหนือ คนเชียงราย คนพะเยา อ่า ลำ ลำปาง อา เขาเอามา อ๋อ เขามาทาน นะคะ ดอกมันน่ะค่ะ ดอกมันนะคะ คือมันจะแบบ ยังไงอะ เอ่อ มัน มันเป็นสีแบบน้ำตาล ๆ นะคะ เหมือนเกสรดอกไม้ยาว ๆ แล้วก็เวลาที่เขาเอาไปแช่น้ำอะ มันจะ ล สัมผัสมันจะลื่น ๆ นิดหนึ่งค่ะ
<chuckles> ค่ะ อืม เราเอามากินจ้ะ เราไม่เอามานอน <laughs> <chuckles> อือฮึ อืม แล้วรสชาติมันล่ะคะ รสชาติมันเป็นยังไงอะคะ?
เวลาทาสำหรับคน รสชาติไม่มีอะ เราว่าไม่มีนะ เพียงแต่ว่า ถ้ามันเข้าไปอยู่ในน้ำเงี้ยว ใช่ไหม มันจะดูดซับน้ำซุปเอาไว้ค่ะ แล้วก็สัมผัสที่มันลื่น ๆ แล้วก็กรุบ ๆ เล็กน้อยอะ มันอาจจะช่วยเพิ่ม เอ่อ รสชาติ สัมผัสอะไรบางอย่าง เวลาที่เราทาน สำหรับคนชอบก็จะชอบมากนะคะ ดอกงิ้วเนี่ยค่ะ